Bah surtout que Londres, c'est hyper cher, mais vraiment.
Voilà, c'est ça surtout, c'est super cher.
Heu beh, la ville là-bas, plus heu plus le enfin l'hôtel, heu, le trajet et tout enfin c'est, heu, c'est énorme. Moi, je voulais y aller pour 2 nuits, heu, franchement, je crois que j'ai j'étais arrivé, heu, pour 2 à j à 600 €, quoi.
Mmh mh. Bien sûr. Ouais, c'est énorme. C'est énorme.
C'est 2 nuits, c'est un prix que tu peux aller en Grèce, tu vois?
Mmh mh. Bah ouais c'est ça. Bah, à b à ce prix là, heu, tu te fais 1 semaine, heu, ailleurs
Bah ouais. Bah c'est ç Donc heu
facile. Et on va dire c'est plus ce que je privilégierais en 1er on va dire.
Ouais, OK et qu quelle destination tu aimerais encore faire?
Mmh mh. Alors moi j'ai j'ai bah, justement j'ai j'aimais beaucoup tout ce qui était USA et cetera, donc la culture américaine, heu, du coup mes deux 1ers gros voyages, heu, c'était New York
Ah oui. Mmh mh. Mmh mh.
je je suis rentré et à quelques mois après je suis parti à Miami.
Ah ça m et qu'est-ce que tu as préféré? Sur les 2?
Entre les 2, j'ai préféré Miami, je pense.
Ah oui, c'est vrai?
Ouais, franchement ouais. L'ambiance je préfère l'ambiance Miami que l'ambiance, heu après je je dis pas que New York, heu, c'est pas bien, hein. C'est c'est super New York, j'ai adoré aussi, hein, mais si à choisir entre les 2
Ouais. Ouais. Bah oui, j'ai adoré moi aussi. Ouais.
je dirais, Miami. Et toi? Tu
D'accord. Bah moi justement b mmh Bah, m le voyage le plus loin, c'était New York aussi, hem, et j'ai adoré, c'était un peu un rêve, heu, d'une petite fille. <chuckles> Ouais.
tu as déjà voyagé? Dans ces pays là? OK. Ouais, c'est pas on se croit dans un film, hein, une fois arrivé là-bas, on a l'impression on est dans un film.
Ah ouais, et puis en fait, j'ai j'ai aimé que, mmh tu vois? Je me suis j'ai toujours eu peur de je me suis on doit se sentir compress heu empre com pas compressé, hem
Ouais. Hein? <chuckles>
<chuckles> Tu sais quand il y a trop d'immeubles, heu, autour, et que du coup en fait, tu te sens, oppressé. Voilà op mais en fait au final, non, puisque les rues sont tellement larges et heu et tu as de la place, heu, tu te sens pas d
Oppressé un peu ouais, clau claustrophobe on va dire. Non. Bien sûr. Heu, tout tout est grand là-bas.

C'est ça, hein. Ouais donc heu
Ouais. A après quand je suis quand je suis allé à Miami, je pensais que ça allait être moins cher mais finalement, heu
<clears throat>
c'était tout aussi cher, hein.
Ah oui, c'est vrai?
Ouais. Moi je pensais vraiment que ça allait être beaucoup moins cher que New York et t mais heu, finalement, j'ai j'ai trouvé ça assez cher et en fait, je me suis laissé surpr surprendre parce que les billets étaient pas chers, le la nuit d'hôtel était pas cher donc je me suis dit: «Ah bah ça va, ça va pas être si cher donc là-bas, je ce sera pas plus cher que New York et cetera». Du coup je suis allé 2 semaines et finalement les 2 semaines les 2 semaines m'ont coûté très cher. <chuckles> Ouais.
Mmh mh. Oui. C'est vrai. <chuckles> Ah bah oui bah, ah, 2 semaines aussi ouais, c'est bah, de toute façon pour aller à Miami, oui, je pense qu'il faut pas faire moins, hein, parce que et
Mmh. Ah, tu peux faire une semaine mais voilà, il faut faut être actif tous les jours quoi, il faut pas que tu perdes du temps.
Oui, c'est un peu ouais. Franchement, j'ai fait 8 jours à New York, heu, c'est, heu, je trouve que c'était trop court. J'ai on n'a on n'a pas arrêté pendant 8 jours parce que tu te sens pressée de <chuckles> de
Mmh mh. Mmh. C c'est ça, c'est, heu et puis surtout c'est énorme donc tu es tu c'est c'est dur de tout faire, heu, en 1 fois.
Ben oui, même pour manger, tu t'arrêtes pas, tu sais, tu tu manges en marchant <chuckles>
Mmh mh. C'est ça, tout le temps pressé comme les gens là-bas.
Ouais, c'est ça. <chuckles>
Les gens aussi là, ouais, ils sont super pressés.
Alors que, ouais, c'est tellement plus agréable de prendre son temps, heu, quand tu voyages quoi, tu vois? Mmh.
Ouais, voilà, bah, c'est c'est vraiment cette ambiance que j'ai préféré là-bas, c'est que, voilà, il fait chaud, les belles plages, heu, l'ambiance Miami, heu, franchement, moi, j'ai c'était c'était cool.
Ouais. <chuckles> C'est un peu comme dans les séries?
Un peu, ouais, c'est ça. Comme dans les séries, c'est ça, c'est c'est mais exactement ça. En Floride?
Ouais. <chuckles> Mmh. Tu as déjà été en Floride ou pas? Mmh mh.